ああ、でも、その他のスタッフとは女の子とはあんまり行かないんですけど、なんか、あの、ママはよく連れてってくれますね。それこそプライベートでもお家が近いので、なんか今日夜ご飯食べに来る？とか、お休みの日とかもよく言ってくれるんですけど、なんかどうしても、なんか楽しい時間を過ごしてるのに、なんか、相談するのも悪いなってなっちゃってる自分がいるので、でもそういう機会があるってことは、ま、めちゃくちゃいい機会なのかなとも思いますけどね。うん。
ああ。 うんうん。 うんうんうん。 うん、ふん。 いい。 とうですね。あの、そもそも飲みたくない人をママさんも誘ったり、一緒の時間を過ごそうと思わないと思うので、そういう時間を取ってくれてるってことは、あの、多分、その、好かれているというか、まあ、ね、あの、かあの、言い方は変かもしれないですけど、可愛がっていただけてるのかなと思うので。
ああ、ま、確かにそうですね。 うん。 うん。 ああ、でも確かにそれは感じますね。うん。
うん、なので、ま、あの、じゃあ、ママさんに100%甘えるっていうと多分またね、過去と同じような感じになってしまうかもしれないから、ま、そこはちょっと意識しつつ、でもそのお酒で飲んでる時とかって、ま、ちょっと少しいつもよりオープンな感じになれるじゃないですか。
そうですね。うーん。 はい。 うんうん。 そうですね、確かにそれはありますね、うん。
うん、だからそういうアルコールのね、力とかも借りながら、少しちょっと愚痴とか、今こういうことで困ってるんだっていうことをちょっと伝えてみたりとか。
うん。 うんうん。 うーん、確かにそうですね。結構そこを意識してみようかなって思います。なんかせっかく今振り返ってみて、あ、確かになんかいい環境にはいるんだなって思ったので、うん。
うーん。 うんうんうん。そうですね、すごい守っていただけてるのかなっていうのを聞いてて感じました。うーん。
そうですね。なので、あとはなんか、私がもう少し心を開くことが大事なのかなって今感じましたね。
そうですね。あ、ママさん以外で、ま、あと他のね、周りの女の子にも少し少しずつでいいので、ちょっとずつちょっとこう、会話の量増やして、ちょっと自分の弱いところもたまには見せてみるっていうのは、うん、いいかもしれません。
うん。 そうですね。 うん。 うんうん。 確かに。そうですね。あんまり意識してこなかったことなので、ちょっと今後少しずつ意識してみようと思います。はい。
うん。 はい、今日はお話ししてくれてありがとうございました。